Kami naman 'pag magkasama kami ng kapareha ko. Ah, may mga oras na pare parehas kami nag-ee nag-eehersisyo, sabay kami mag-ehersisyo, ganyan tapos, ah, minsan naman lumalabas kami, ng kaming 2 lang
Oo, maganda yan. Mhm. Mm.
kahit may anak na pero, sinisigu para sinisigura sinisigurado namin na, ah, sulit ang aming pagsasama 'pag kami ay lumalabas tulad ng pamamasyal sa mall ganun. Pagdi-date ganyan.
Mm. Mm. Tama, tsaka ano no sa inyo
Eh, kayo ba? Oo.